Bah, déjà, heu, ma pre 1re motivation, c'était justement de bah, de pratiquer juste ce sport, d'essayer vraiment de bah, de prendre voilà, de de de prendre du plaisir et et et par la suite, cette envie de de de de savoir jusqu'où je peux aller avec, heu, l'idée de me confronter en compétition avec d'autres adversaires et et c'était ce que j'ai j'ai fait pour le par la même occasion. Et puis, j'essaye de vraiment de progresser au jour le jour et et pour me permettre vraiment d'avoir, heu, d'arriver vraiment à un niveau très, très haut, et heu, j'y travaille pour, mais, heu mais bon, heu, voilà, c'est quand quand je sais que bah, par exemple les
Moui bien sûr, un besoin physique, ouais.
le le manque de temps est est assez récurrent, heu, je passe vraiment d'un heu, d'une fréquence de de pratique sportive heu, élevée, heu, moyenne ou élevée à très, très faible. Bah, derrière, ça m'aide pas beaucoup à à progresser, en fait, c'est ça qui me frustre le plus et qui, heu et qui me donne cette, heu, cette de enfin, ce manque de motivation, plutôt.
Mmh mh. Ah, en plus tu as moins le temps de t'entraîner qu'avant ta blessure, c'est ça?
Bah en fait, c'est, heu, oui, oui, c'est ça, c'est, heu, parce qu'il y le travail à côté, mais heu, hem, donc voilà, j'ai j'ai j'essaie de programmer des petits créneaux le soir, heu, heu, pour m'entraîner. Mais c'est vrai que, heu bah, le tennis en fait, ça demande vraiment beaucoup d'heures d'entraînement. Quand j'étais au football en fait, c'était pas quelque chose, heu, qui me dérangeait, heu, parce qu'en fait, il y avait 2 entraînements voire 3 maximum par semaine et ça représentait, heu, allez, à peine, heu, 5, heu, 5 heures, heu, vraiment 6 heures maximum, mais, heu, au-delà enfin, c'était à peu près, ouais, 4 heures et 1/2 à 5 heures, heu, d'entraînement, heu heu, par semaine, heu, avec le match le dimanche, heu bah, ça ça fait, heu, ça fait 7. 7 heures par semaine, heu, week-end, compris. Le tennis, c'est pas du tout pareil. C'est ça demande vraiment beaucoup, beaucoup d'heures d'entraînement pour, heu, pour, heu, la stratégie de jeu, la technique, heu, heu, travailler vraiment plusieurs aspects, heu, le tennis c'est vraiment beaucoup plus technique que le football et heu et voilà, ça demande vraiment pas mal de choses et puis, en compétition, heu et des matchs de tennis peuvent durer 1 heure et 1/2 bah ils peuvent durer aussi 3 heures, donc heu, c'est ça aussi, heu heu, qui qui qui enfin qui me tend à à vouloir, heu, à vouloir jouer, heu, davantage, en fait. Parce que, finalement, se mettre en situation de match, heu, il y a rien de plus il y a rien de plus vrai en fait, que voilà, c'est ça.
OK, ouais. Mmh. Bien sûr. Mmh mh. Tu es venu pour apprendre, bien sûr, pour développer et tout. Mmh mh. Heu j heu, j'ai l'impression à ce que tu me dis quelque part, que tu souhaites, heu, avancer beaucoup plus vite, mais que c'est une question de temps et un peu de mental aussi que qui te bloque. Heu, dans ce cas-là, il faut optimiser un maximum, heu, le temps que tu as pour faire du tennis.